Ouais, ouais, c'est vrai qu'il m ben, il parle pas, heu, forcément de d'un d'un problème en particulier, heu, je pense que c'est plus, heu, un problème, heu, voilà, heu, c'est c'est peut-être, heu, de nature, enfin on n'est pas souv on n'est pas en retard de de nature, mais je pense que ça vient, heu, heu, je pense, heu, déjà d'habitude, qu'il a pris de mauvaises habitudes, heu, heu, bah, justement lié peut-être, heu, le fait de lui de de de se dire que, bah, finalement, heu, vaut mieux valait mieux, heu, heu, se réveiller à 4:00, heu, heu, 3:45 pour vraiment, heu, bah, prendre toutes ses affaires et puis, heu, heu, se préparer le plus rapidement pour sortir et puis lui, bah, finalement, heu, c'était un peu trop tôt, donc heu, il a forcément eu un réveil un peu plus tardif. Ah là enfin, mmh, je sais pas, c'est c'est c'est c'est un problème vraiment, heu, heu, qui qui peut être dérangeant, heu, heu, par la suite, en fait, et puis, heu, voilà, c'est c'est quand même un ami, heu, très cher, hein, c'est pas n'importe qui. Donc heu, forcément, heu, c'est vrai qu'on aurait pu décider, hein, heu, le matin même, heu, de se dire: «Bah, finalement, on y va à 3. Heu, et puis heu, heu, on le laisse, enfin voilà, se préparer». Heu, mais c'était inenvisageable pour nous parce que voilà, on avait décidé d'y aller à 4 et on s'était engagé à ça et puis, heu, et puis voilà, heu, c'était comme ça et pas autrement et et puis, heu, voilà. C'est vrai qu'au retour, c'était un peu plus simple parce que, voilà, on est on dormait, heu, à peu près tous au même endroit et et on l'a taquiné un petit peu parce que, bah, c'était aussi le vol le matin, on s'est dit: «Bah, heu, attention, hein, heu, il faut que tu te réveilles à 0:00 pour, heu pour, heu pour, heu on va partir à 0:00.» Mais c'était, heu, 6 heures, 7 heures après, donc heu, finalement des petites choses comme ça pour le essayer de sous le ton de l'humour et heu, et de la bienveillance, essayer de, bah, qu'il change un peu, ouais.
Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. Bien sûr. Mmh. Bien sûr. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, alors, heu, bah, je comprends qu'en effet, bah, ça soit, heu, très frustrant comme, heu, situation parce que c'est d c'est hors de votre contrôle en quelque sorte. Après ce qui pourrait être utile, mine de rien, c'est, heu, un peu peut-être de de l'aider, heu, à apprendre à s'organiser, peut-être, à avoir peut-être un emploi du temps, à prévoir un peu les choses, heu, tu vois? Peut-être de l'accompagner là-dessus à un moment, de prendre un petit peu de temps s'il est de bonne volonté, en tout cas, pour essayer d'améliorer un peu le problème, surtout quand c'est des voyages de groupe comme ça. Peut-être tu vois, heu, l'accompagner et le faire avec lui, peut-être que, tu vois, ça le mettrait un peu plus en en confiance et ça lui permettrait de faire des progrès là-dessus de façon à ce que ça se reproduise, heu, moins, quoi, à l'avenir et qu'il puisse le faire ensuite tout seul, de prévoir, parce que ça se trouve, il a juste extrêmement du mal à prévoir les choses, quoi, en fait.
Ouais, je pense que c'est c'est un travail à faire aussi collectif, heu, avec mes amis, heu, le fait peut-être de le concerner, heu, de qu'il se dise aussi, bah, qu'on est avec lui dans ce dans cette problématique là et pour l'aider. Je pense que ça peut être bien fait bien pour l'avenir, donc heu, ouais, ouais, c'est un bon conseil et je te remercie d'ailleurs pour tous les autres conseils que tu as pu, heu, me prodiguer, donc c'était très intéressant de voir ça avec toi. Heu, je te remercie beaucoup.
Mmh. Bah, je t'en prie et puis, je suis ravi de savoir que mes conseils aient pu t'être utiles et j'espère que tu n'auras plus ce genre de problème à l'avenir.